जी, नमस्कार मित्र कैसे हैं आप?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
जी, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, और मुझे जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि आप भी बहुत अच्छे हैं। देखिए अ, मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो इंसान है ना, वो ना बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहा है हमारे पर्यावरण पे, तो ना मतलब आजकल इतनी ज़्यादा मतलब प्रदूषण फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से जल परिवर्तन की अ, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बार-बार मौसम बदलता रहता है, तो ना अ, मतलब काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है, आपको क्या लगता है, ये क्या एक बहुत बड़ी समस्या है?
जी। जी। जी। हुँ, बिल्कुल। हुँ, जी। बिल्कुल, देखिए, मैं तो बहुत ही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या मानता हूँ क्योंकि आप देखेंगे ना, जैसे-जैसे आजकल लोग ना प्रकृति को जितना हानि पहुँचा रहे हैं, तो उससे 10 गुना हानि प्रकृति हमें पहुँचा भी सकती है और वो धीरे-धीरे पहुँचा भी रही है। आप देखेंगे कि जिस हिसाब से आज के समय में फ्लड आया हुआ है अ, पंजाब साइड में इतना ज़्यादा आपको दिखाई देता होगा न्यूज़ में भी, तो बिल्कुल, ये चीज़ें ना मतलब आप देखेंगे हमारी अ, करनी की वजह से ही है ऐसा, क्योंकि अगर हम अपनी प्रकृति को ढंग से नहीं रखेंगे या हम उसके ऊपर कोई अत्याचार करेंगे, तो ये चीज़ें हमारे ऊपर तभी आएँगी। आप देखेंगे कि उन्हीं लोगों पर ज़्यादा मतलब वो चीज़ प्रभावित होती है क्योंकि जितना हो सके ना, मैं कहूँगा कि हमें प्रकृति को बचाना चाहिए। आजकल के लोग देखिए हर समय आप देखते जाएँगे कितना प्रकृति को हानि पहुँचा रहे हैं, तो धीरे-धीरे उनके साथ ज़्यादा ये चीज़ें होंगी ही होंगी क्योंकि आप खुद देखिए, प्रकृति को जितना हम हानि पहुँचाएँगे, तो उसको भी वो भी उसका कोई जवाब ज़रूर देगी। आपका क्या मानना है?
जी। हाँ। इ हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात है आपकी ये और अ, मतलब हम परी इ जो हमारी प्रकृति है, उसको ऐसा सोच लेते हैं कि हम इसको नुस नुकसान पहुँचाते जाएँगे और ये हमको मतलब जब हमें मतलब हमको अ, फल, सब्ज़ियाँ, ऐसी-ऐसी अच्छी-अच्छी चीज़ें देती रहें। लेकिन देखिए, एक संतुलन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अ, वन उसको हम बिगाड़ देते हैं अपनी हरकतों की वजह से अ, जो कि लोग ना मानते नहीं हैं, क्योंकि आजकल देखिए आप अ, हर घर में एसी लग गया है, तो जिसकी वजह से जो गर्मी है, वो कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। गर्मियों में आपका 50 डिग्री तक टेंपरेचर जा रहा है, और सर्दियों में आपकी इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है कि अ, मतलब झेलने लायक नहीं हो रही है। तो मतलब उत्तरकाशी में भी अभी बहुत दिन पहले कुछ दिन पहले अ, मतलब बाढ़ आई थी, तो देखिए, अब तो मतलब ये प्रे प्रलय जो आता रहे, ये आता ही रहता है, मतलब हर साल का पक्का हो गया है, कुछ सालों से। आपको क्या लगता है?
जी। अ, जी। जी। अ, जी। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल, देखिए मैं इस चीज़ से भी पूरी तरीके से सहमति रखता हूँ क्योंकि आजकल ना, ये चीज़ें मतलब आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ही होने लग गई हैं, वो भी इसलिए ही है क्योंकि जैसी हम अपनी ज़िंदगी में चीज़ें करते जा रहे हैं, तो उसका वो प्रभाव बिल्कुल दिखाई दे देगा ही, आप देखेंगे कि बहुत-सी ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है हमारी ज़िंदगी को। आप लगा लीजिए, जितना हम आज के समय में ये चीज़ें अ, करते जा रहे हैं, आप बहुत-सी चीज़ें देखते आएँगे कि कितना वो चीज़ें खराब होती जा रही हैं लोगों के लिए, मतलब आप देखेंगे कि हम प्रकृति को किस हिसाब से हानि पहुँचा रहे हैं, हर रोज़ इतने ज़्यादा पेड़ कटते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। तो उस पर मैं कहूँगा कि हर इंसान को देखिए थोड़ी ज़िंदगी में इसपे रोक रखेंगे ना, तभी हमारे लिए ज़्यादा चीज़ें बेहतर भी होंगी, और तभी हम इन चीज़ों को और अच्छे से कर भी पाएँगे। नहीं तो, जितना ये प्रकृति हमें हानि पहुँचा रही है ना, वो बढ़ता ही जाएगा। आपका क्या मानना?
हाँ। जी।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 बात कह रहे हैं और मैं आपकी बात से ना पूरी तरीके से सहमत हूँ अ, क्योंकि देखिए आजकल एसी का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होने लगा है और देखिए जो गाड़ियाँ हैं, उनसे इतना ज़्यादा धुआँ निकलता है, डीज़ल की गाड़ियाँ, पेट्रोल की गाड़ियाँ अ, और अ, लोगों मतलब लोगों को ये सारी दिक्कतों का पता है, लेकिन तब भी वो अभी भी अ, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वो इलेक्ट्रिक वहिकल की तरफ जाने को क्योंकि वो एक ब बढ़िया समाधान हो सकता है इसका। उसमें आपकी बिजली भी बचेगी, आपका पैसा भी बचेगा, लेकिन लोगों को आजकल स्टाइल झाड़ना है। अ, तो मतलब आपने भी देखी होगी आजकल बुलेट का बहुत ज़्यादा फ़ैशन है अ, जीटी 650। तो कुछ जो मतलब बाइक के ऐड आते रहते हैं देखिए अ, उससे कितना ज़्यादा मतलब धुआँ निकलता है जब ज़्यादा सीसी की बाइक होगी, आपको भी लगता है ऐसा हो रहा है?
जी। जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। उम, बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए आजकल ना मतलब मैं सच्चाई बताऊँ ऐसी हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा ना, उस हिसाब की दुनिया हो गई है कि वो दिखावेबाज़ी में बहुत ज़्यादा आ गई है, आप देखेंगे कि हर छोटी-सी छोटी चीज़ में मतलब लोग सिर्फ दिखावे के लिए ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बिल्कुल हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, जितना हो सके हमें अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों के बारे में अ, समझना होगा कि क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ ख़राब है, क्योंकि जितना हो सके ना मैं कहूँगा कि प्रकृति को जितना हो सके हमें सँभालकर रखना चाहिए तो वो भी हमें अपनी ज़िंदगी में आगे काफ़ी सँभालता देगी और हमें बहुत अच्छे से रखेगी। आपका क्या कहना है इस बारे में?
हुँ। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल। देखिए और देखिए भारत तो ऐसा देश है, यहाँ पर जो प्रकृति है वो तो आपको अलग-अलग मौसम का आनंद लेने का भी देती है। यहाँ पर आप एक ही साथ में आपको सर्दियाँ, बरसात और पतझड़ सारे मौसम देखने को मिल जाते हैं। बाहर के देशों में तो ऐसा होता भी नहीं है अ, हाँ तो और देखिए अलग-अलग प्रकार के कई प्रकार के फल मिलते हैं आपको, कभी आम देखने को मिल जाते हैं, कभी अंगूर, संतरे। तो देखिए अ, प्रकृति आपका इतनी ज़्यादा सहायता कर रही है, अब बदले में ना देखिए हम प्रकृति को कुछ नहीं दे रहे हैं, बल्कि उल्टा नुकसान पहुँचा रहे हैं अ, और देखिए इसका परिणाम है वो तो हमको झेल झेलने का दिख ही रहा है। बाकी आप और क्या कारण मानते हैं जो कि जलवायु परिवर्तन को बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ावा दे रहे हैं?
उम, जी। उम, बिल्कुल। जी, अ हुँ, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हर समय किसी भी उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना आप देख लीजिए इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, इतनी चीज़ें ज़िंदगी में मतलब हम खराब करते जा रहे हैं ना, जो आप लगा लीजिए हम, पेड़ों की कटौती इतनी कर रहे हैं और कहीं भी पेड़ उग नहीं रहे हैं और तो ये चीज़ें तो हैं ही और ऊपर से हम मतलब आप लगा लीजिए हर चीज़ का ही हम उस उ ध्यान ही नहीं रखते अपनी ज़िंदगी में, आस-पास के अ, चीज़ों का पेड़-पौधों का, कुत्ते-बिल्लियों का बिल्कुल अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो देखिए इन चीज़ों का फ़र्क तो पड़ता ही है हमारी ज़िंदगी पे और उससे और ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क आएगा ही मतलब जैसे-जैसे इन चीज़ों की कमी होती जाएगी, तभी हमारे ऊपर मैं कहूँगा कि बहुत दिक्कत आने ही वाली है। आपका क्या मानना है इस बारे में?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
बात कह रहे हैं, दिक्कत तो देखिए आएगी ही क्योंकि ए, मतलब ऐसा ही चलता रहा ना तो कहीं न कहीं के तो मतलब परिणाम निकलेंगे ही। अ, बाकी देखिए अ, मैं ना कोशिश करता हूँ कि मैं ना अपने घर के आसपास ना छोटे-छोटे पेड़ लगा दूँ। क्योंकि देखिए कटाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, तो उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन देखिए जहाँ से आप पुराना पेड़ काट रहे हैं, वहीं आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कहीं और पेड़ लगा दीजिए।
उम, जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल।
और इस की वज़ह से मतलब आईपीएल में भी एक मुहिम चली थी, जिसमें हर डॉट बॉल पे 1 पेड़ लगाया गया था, तो मुझे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो ऐसे है ना, और प्रयास भी सरकार को करते रहना चाहिए। आपका क्या मानना है इस बारे?
हुँ, जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरीक़े से सहमति रखता हूँ देखिए, जितना हो सके ना, हमें ह अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का ध्यान देना भी चाहिए। और मैं कहूँगा, आजकल जो भी सरकार है ना, उसको भी मतलब इन थोड़ी इन चीज़ों पे ध्यान देंगे ना, अगर वह लोगों को अ, पेड़ काटने से रोकेंगे, हर चीज़ से हम अपनी ज़िंदगी पे मतलब इस चीज़ का असर होने स कम होने देंगे, तो देखिए बिल्कुल हमारी ज़िंदगी इस चीज़ से बेहतर भी होगी, और भी हम काफ़ी अच्छे से जी भी पाएँगे। आप देखिए, जितना भी आजकल दिक्कतें प्रकृति की वज़ह से आ रही हैं, पहले मतलब ऐसा होता था कि मौसम बहुत सही रहता था। हर समय जो सर अ, अगर सर्दी का मौसम है, तो सर्दी ही महसूस होएगी, गर्मी का मौसम होता है तो, तो गर्मी ही महसूस होती है। लेकिन आजकल ना, हर मतलब अ, चीज़ ऐसे सीमित ही हो चुकी है, मतलब आप लगा लीजिए, बिल्कुल हमें समझ भी नहीं आता कि क्या ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है और क्या-क्या चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। आपका क्या मानना है?
हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं और देखिए जब ऐसी चीज़ें होती हैं बद बदलाव आता रहता है बार-बार मौसम में, तो इसकी वज़ह से ना जो हमारा अ, बीमारियों का खतरा है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आजकल कभी डेंगू फैल जाता है, कभी मलेरिया हो जाता है। तो देखिए वो भी इ इन्हीं कारणों की वजह से होता है कि आपको जो शरीर होता है उसको आपको गर्मी की आदत हो रखी है अचानक से बरसात आ जाएगी, तो आपको तेज दिन बुखार हो जाता है, टाइफाइड जैसी समस्याएँ। तो देखिए इसकी वजह से बीमारियों का भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है और डॉक्टरों के आगे लाइन लग जाती है। अ, तो मतलब अ, मतलब लोगों को लगता है कि ये एक मतलब अ, हम अच्छी चीज़ कर रहे हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा उन्हीं के साथ बुरा हो रहा है अनजाने में। आपको क्या लगता है ऐसा मैं सही कह रहा हूँ?
हाँ, जी। हुँ, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। हुँ, जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छे से ये चीज़ बताई भी मैं कहूँगा वो बहुत ही लोगों को ना ये चीज़ समझने की जरूरी है कि, हम जिस न चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं देखिए आजकल इतनी भाग-दौड़ सिर्फ़ पैसे के पीछे ही है कि बहुत-सी ची अ, लोग ना बस सिर्फ़ पैसे को ही समझते हैं हर चीज़ उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं चाहे उनको प्रकृति के ऊपर जितना भी वो चीज़ें खराब करनी हो या कुछ भी ऐसा हो ज़िंदगी में। लेकिन मैं कहूँगा अगर वो ये चीज़ को समझें, कि उनकी ज़िंदगी अगर कैसे और बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ वे अच्छे से कर सकते हैं? तो ओ उनके लिए और ज़्यादा मतलब रास्ते भी खुलेंगे, आप देखिए बहुत-सी ऐसी चीज़ें हो पाएँगी, जिससे वो और चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन कर पाएँ क्योंकि अ, यही चीज़ें मैं कहूँगा कि सीखने की ज़रूरत है, आपका क्या मानना है?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
बात कह रहे हैं, और मतलब अ, जो लोगों है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं इसके माध्यम से और देखिए, जो जैसे हम जलवायु परिवर्तन ना फैलते फैलाते जा रहे हैं ना मतलब तो हमारी जो प्राकृतिक सुंदरता की जो जगह है, बड़े-बड़े जो, हरे-भरे पेड़ हैं, मंदिर हैं, तो वहाँ पर जाना ना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जब भी हम मतलब ऐसी जगह पे जाने का सोचते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा आपके मन में डर यही बना रहता है कि वहाँ पर बारिश ना आ रही हो, काफ़ी ज़्यादा अ, लैंडस्लाइड ना हो रहा हो। तो मतलब हम अपने मतलब जो घुमाव है अ, घूमना है होता है हमारा, वो भी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है और अ अ, काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा अ, असर पड़ रहा है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं ना, वो देखिए अपने फ़ायदे के लिए मेरे को लगता है अ, वहाँ के पेड़ काट देते हैं और वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं अ, मतलब इत्ती ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कम, कम दुकानें होनी चाहिए ऐसी जगहों पे। आपका क्या मानना है इस बार?
अ, जी। जी। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल। उम, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं भी इस बात से पूरी तरीके से सहमति रखता हूँ देखिए, आपने देखा होगा बहुत से टूरिस्ट कहीं जाते हैं, काफ़ी उनकी ज़िंदगी में मतलब लोग ना, बिल्कुल अच्छे से वहाँ पर रहते नहीं हैं, उसका भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। बहुत आप देखेंगे कि अच्छी जगह पे अगर हम जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या हमें करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, नहीं तो, मतलब कितना इस चीज़ का मैं कहूँगा कि फ़र्क पड़ता है, और कितनी चीज़ें और मतलब ज़िंदगी पर गलत पड़ती हैं। मैं कहूँगा हर इंसान को ये चीज़ समझते रहना चाहिए, तभी उनके लिए चीज़ें बेहतर भी होंगी, और काफ़ी चीज़ें वो अच्छे से कर भी पाएँगे। आपका क्या कहना है इस बारे?
जी। हाँ। जी। हाँ। जी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, और देखिए वहाँ पर ना कोई भी अ, आपको पुलिस वाला या रूल नहीं नज़र आएँगे। तो ना लोगों मतलब लोगों को और सरकारों को ना, दोनों को ये प्रयास करने चाहिए कि वहाँ पर ना प्रतिबंध लगाए जाएँ। एक तो अ, हर एक सीज़न में ना कुछ नियमित रूप से लोगों को ही जाने का मतलब मौका दिया जाए। अ, मतलब कि अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं, तो आप घर के 2 सदस्य ही आ सकते हैं, और ऐसी चीज़ें, और कोई भी आप खाने की चीज़ वहाँ पर नहीं ले जा सकते, या डिस्पोज़ेबल अ, जो मतलब डिकम्पोज़ नहीं होती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं ला सकते। तो ऐसी सख्तियाँ बनाएँगे ना, तो लोगों को मतलब अ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे पर्यावरण के लिए, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या लोग मतलब ऐसी नीतियों का विरोध करेंगे या फिर इनका समर्थन करेंगे? आपको क्या लग
जी। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। उम, जी। बिल्कुल, देखिए मेरा तो यही मानना है कि वैसे कोई विरोध तो ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि मतलब वो पता है क्या होता है, आप देखेंगे कि वो एक-दूसरे को देखते हैं वहाँ पर ये सब करते हुए, तब वह चीज़ें करने लग जाते हैं, लेकिन उनमें भी इतनी समझ रहती है, कई लोगों में, कि कि ये चीज़ें खराब हैं या सही, लेकिन बस वही है, वो देखा-दिखाई में किसी को देखते हैं, तो सोचते हैं इन्होंने भी तो किया, हम भी कर देते हैं। लेकिन वही है कि हर इंसान को ना ये चीज़ बिल्कुल समझनी चाहिए कि अगर हमारी देश में कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है, तो उस पे जो भी भगवान चाह रहा है, मतलब जो भी हमारी सरकार करती है, उस पर नाम लगाती है, तो बिल्कुल हम मैं कहूँगा कि हर इंसान वे चीज़ें कर सकता है और उस चीज़ को मान सकता है, इसी से ही मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा ज़िंदगी में। आपका क्या मानना है?
जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप और देखिए, इन छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम आज ही अपनाएँगे ना, तो हमारी ज़िंदगी ना काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनेगी। और देखिए, अगर ना अ, मतलब कोई भी इन चीज़ों को गलत रूप से ले रहा है या आपको दिख रहा है कि वो कूड़ा-कचरा फैला रहा है या फिर प्रदूषण फैला रहा है, तो ना हमको ना उसको वहीं पर ही टोकना चाहिए क्योंकि हम ना उसको टोकते नहीं है। अ, तो अगर आप मतलब किसी को टोकेंगे, तो उसको भी थोड़ी-सी शर्म आएगी कि हाँ, मैं गलत कर रहा हूँ, और हो सकता है कि वो भी अपने जीवन में सुधार करें। तो आपका मानना है इस बारे में?
जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए मैं कहूँगा कि देखिए जितना अ, सरकार इन चीज़ों पे ध्यान देगी और चीज़ें करेगी तो बिल्कुल उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा लोगों पर भी पड़ेगा और भी काफ़ी चीज़ों पर पड़ेगा। देखिए मतलब लोग भी इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे कि कैसे उनकी ज़िंदगी पर मतलब वह चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं और क्या-क्या ज़्यादा मायने रखती हैं तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मतलब अ, काफ़ी बेहतरीन तरीक़े से उनकी ज़िंदगी की अ, और अच्छी हो पाएँगी। तो देखिए इसी बात पर मैं कहूँगा देखिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात कर-कर काफ़ी अच्छी जानकारी भी आपने मुझे दी जलवायु पर और भी काफ़ी अच्छे से आपने चीज़ें मुझे बताई तो बिल्कुल उस चीज़ का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपसे दोबारा भी ज़रूर बात होती रहे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी, मुझे भी आपसे बात करके आज ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और खुशी की अनुभूति हुई जैसे कि आपने हमारे पर्यावरण को बचाने के उपाय दिए। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ फ़िर हमारे किसी और बारे में बात होगी। अ, अभी के लिए मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शुभ रात्रि आपको।
उम, जी। उम, जी।